Oh, menghindar ya. Berarti memang kayak, eee, pas orangnya lagi ngomong terus tiba-tiba langsung, eee, minta maaf gitu ya, izin ke toilet gitu? Atau gimana, Kak? <chuckles> Oh. Heeh heeh. Oh.
Mhm. Iya semacam itu, sesimpel itu. "Eh, bentar-bentar aku mau ke belakang dulu, aku mau ke toilet." Gitu. Padahal sebenarnya aku iya atau, eee, jalan aja. "Ah, udah, ah, aku mau pulang," gitu. Misalnya, "Eh, udah ya, eee, aku mmm, eee, mau telfon." Gitu. Itu aku pakai untuk eee, untuk menghindari suasana memburuk ya. <chuckles>
Oh, gitu ya. <chuckles> Mhm mhm. Iya iya. Iya, sih betul betul, cuma kadang kalau kayak gitu berarti, eee, kelihatan banget ya kalau misalkan emang mau menghindari ya, karena kan, eee, kalau situasi lagi panas ini kan beda banget ya suasananya, eee, pastilah orang juga tau kalau misalkan obrolan ini tiba-tiba memanas gitu. Iya, mhm?
Iya. Mhm mhm mhm. Kamu kamu pernah denger enggak ada pepatah gini, "Semua semua hal yang kamu rasakan itu adalah betul. Kamu marah itu, iya kamu boleh marah, kamu betul kamu marah. Kamu sedih, iya kamu sedih. Kamu tersinggung, iya kamu tersinggung, tapi yang betul dan salah yang bisa salah itu adalah perbuatan kita," gitu, "perasaan kita tuh enggak pernah salah, tapi perbuatan kita itu yang bisa salah." Nah, makanya aku tuh cenderung menghindar itu untuk, eee, iya untuk memvalidasi perasaanku sendiri. "Aku lagi marah ini, aku perlu aku lagi marah." Aku enggak bisa aku bilang ke diriku sendiri, "Jangan marah," enggak, "Aku lagi marah." Gitu, tapi supaya aku tidak melakukan hal-hal yang salah, kayak misalnya neriakin dia, bentak dia, atau misalnya gebrak meja, aku mendingan pergi dulu, kayak gitu.
Apa? <laughs> Iya iya. Mhm. Iya iya. Oh, heeh heeh. Iya sih. Mhm. Iya betul betul. Mungkin ya itu, eee, cara Kakaknya ya, mmm, untuk menenangkan diri gitu ya dan memang enggak ada yang salah ya cara menenangkan diri ini, eee, dan, eee, menurut aku sendiri juga ya, kadang kalau misalkan di situasi kayak gitu tuh, kadang, eee, juga bingung ya, serba salah gitu ya. Nah kan kadang kalau misalkan orangnya yang enggak enakan gitu ya. Nah tiba-tiba lagi berdebat kayak gitu, eee, terus tiba-tiba kayak langsung pergi gitu ya, nah kadang ada rasa enggak enak nih gitu ya atau kadang ada rasa, mmm, penasaran gitu ya, penasaran jadi, eee, "Ini tuh lanjutannya gimana sih?" Gitu, enggak ada ending-nya gitu. Heeh. Jadi, "Kok malah pergi sih?" Gitu. Nah, kadang di akunya, misalkan aku yang memang yang lagi marah atau di lawan bicaranya pun kadang ngerasa, eee, seperti itu ya. Jadi kadang, "Ini tuh harusnya ending-nya gini loh," gitu atau, "Ending-nya harusnya kan enggak kayak gini, ini kan jadi kayak kepotong," gitu ya, tengah jalan. Nah, akhirnya mungkin di suatu saat ketemu lagi atau kita ngobrol lagi gitu ya, eee, membahas itu lagi gitu, yang bisa men eee, memperpanjang inilah, eee, suasananya atau perdebatannya gitu.
Iya. Betul. Mhm. Iya. Ah. "Gimana sih kok malah pergi?" Gitu? <chuckles> Heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Iya betul.